जी, वो अ, मेरे पास भी एक डॉग है, और बिल्कुल आपने जैसे बताया ना कि अ, वो हम लोगों से बोल भले ना पाए मगर वो अ, इशारों में बहुत चीज़ें बता देते हैं। वो अगर, अगर उसको सुब जब मैं देखता हूँ कि जब जैसे अ, मैं सोता ही रह रहा हूँ, वो सुबह हो जाती है, तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बस ये खींचने लगता है। तो पहले मुझे लगता था कि क्या है, क्यों क्या दिक्कत है तुमको, अ, मगर धीरे-धीरे जब मुझे समझ में आने लगा कि वो मेरा हाथ पकड़ के इसलिए खींचता है कि भाई अ, गेट खोल दे, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैं अपना जाता कि गेट खोल देता हूँ कि भाई ठीक है, तुम जाओ। फिर एक टाइम पर ऐसा आ गया कि वो मुझे सुबह गेट भी खुलवाता और वो मुझे फिर खींचता है। तो पहले तो नहीं समझ में आया, फिर समझ में आने लगा कि अच्छा, अच्छा, अच्छा ये बोलता है कि ठीक है, तू मेरे साथ उम, मुझको टहलाने भी ले चलो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे एक चीज़ अ, बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये भले बोल नहीं पा रहे हैं, मगर ये सोच सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि देखिए मुझे टहलाने ले चलो, मुझे घुमाने ले चलो। मुझे जो-जो चीज़ें उनके मतलब ज़रूरी है, वो-वो चीज़ें उनकी करवाओ आप। तो इन सब चीज़ों को लगते हुआ है कि हाँ, एक मेरी भी एक दिनचर्या में थोड़ा सुधार हुआ।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ।